Ben kesinlikle inanırım. Eee, çok nadirdir benim böyle her şeyi güzel yapa yapa yapıyor dediğim insan. Eee, bir tane aile dostumuz var. Ciddi anlamda daha hiç böyle, eee, mükemmel olmayan yemeğini yemedim, diyebilirim. Eee, evet. Diğeri de annem. Ama annem olduğu için söylemiyorum. Bunu arkadaşlarım da söylüyor. Hatta bir çekişme bile oluyor. Şey oluyor; geliyorlar bazen misafirliğe, şey diyorlar; eee, "Annemden daha iyi yemek yapabilen insan bilmiyordum, senin annen daha iyiymiş." falan. Annem de çok mutlu olur tabii bu iltifatlara.
Hı hı. Evet. Ya. <chuckles> A. <chuckles>